Exatamente. Aí eu sugeri isso, eu falei: "Vai, vamos vamos fazer, vamos acontecer, p ra gente se encontrar novamente, porque são 40 anos, né, de de amizade, é muito tempo", e <chuckles>
Ah, vai ser um encontro realmente muito emocionante para as 2, com certeza.
Sim, e eu aguardo, eu tô, assim, ansiosa também, e a gente quer ver a outra pessoa bem, né, a gente quer ver essa pessoa ela resgatar os valores e e e e e ter aquela vida que ela tinha. Quem sabe ela não conhece, né, uma pessoa legal. É.
Uhum. Alguém. Exa é ah, existe essa possibilidade.
E Exatamente, você não f dentro de casa sozinha não não tem como, né, e agora
Faz ela sair mais, né. Exatamente, em casa não tem como ela conhecer ninguém. <chuckles>
<chuckles> É, e e ela tendo essa essas oportunidades de viagem, né, de trabalho, de e eu falo sempre isso pra ela, sabe. Você v você dentro do da dentro do seu trabalho, você tem a oportunidade de conhecer pessoas amigas, né, uma outra pessoa que possa, né, te ajudar, que possa estar ali com você. Você convidar pra um almoço, você, né, poder sair, tomar alguma coisa, conversar, né, eh, bater um papo, tomar um café. Exata
Uhum. Sim. Só de sair pra espairecer, nem que seja comer um pastel na feira, isso já já ajuda, já quebra o gelo, já já faz o o cé
Exatamente. Já preenche, né, o seu dia e e a sua vida, eu acho também que que faria muito bem. E e é isso, ela é, nossa, ela é uma é uma querida de, sabe, pessoa maravilhosa, eh, apesar da dos problemas.
Uhum. E que bom que ela tem você, né.

Sim, aí eu sugeri, procura outro. Eh, que que você gosta? Você gosta de loja? Você gosta de de, sabe, de de roupas? De sapato? Procura trabalhar numa loja moda, maquiagem, vai trabalhar numa loja. Mesmo que ganhe menos, que ganhe mas, lá você vai ter outro ar, vai respirar outras coisas, vai conhecer pessoas, né.
De moda, de maquiagem. Uhum. Exatamente. Vivas. <laughs>
Posta. Vivas, vivas que possam te ajudar. Eh. <laughs> Oh meu Deus! É. E aí foi
Sim. Vai interagir, né. Vai ser ótimo.
E foi isso. Ela seguiu o meu meu conselho. <sniffs> Eh, eu consegui, né. Achei, assim fiquei muito feliz, porque é difícil. É mu são muitos problemas, né, é muito complexo. E aí É e essa a soli
É verdade. Você conseguiu convencê-la a desistir do trabalho aí nessa situação complicada. Ela arranjou outro trabalho, como é que foi?
É. Sim. É. Então, aí ela arrumou outro trabalho numa eh. Ela está trabalhando com a eh eh uma escritório de advocacia.
Ah, muito bom.
Muito bom é. E e ela tá, assim, ela começou a fazer academia, ela começou ter uma e eu acho que isso melhora a autoestima, melhora, né
Olha. Total, além de o exercício, né. Eh, dá o oxigenar o cérebro, faz ter ideias melhores, tem a questão da endorfina, da dopamina. Né, todos esses hormônios bons circulando pelo corpo.
É. Sim. Exatamente. Exatamente, é isso, ela tá se sentindo melhor, ela tá super feliz. Agora, assim, hoje ela me ligou feliz, eh, mesmo com as dificuldades, né, da solidão, de tá em casa, de fazer uma comida, você comer sozinha, né, você sentar e cozinhar só pra você. Né.
Sim. Sim. E vocês moram muito, muito longe?
É ruim. Olha, quando é hoje, né, eu moro na na na Flórida e ela mora no Brasil. Eh. <chuckles> Então, é bem longe e a gente mas é eu tô convencendo ela vir me visitar, pra gente né, tentando ver se ela consegue É, aí eu acho, que ela vai, é é é ela vai adorar, ela vai gostar muito e vai fazer bem, ela está perto né, ela tem uma segurança comigo, ela sente essa segurança e vai fazer bem também, essa essa
Ah, entendi. Nã hã certo. É bem longe, é bem longe. Entendi. Excelente ideia. E mudar os ares, eh, ela ver outra
Mudar os ares. Só a questão dela viajar, a questão de você né, você entrar dentro do aeroporto e ter aquele monte de gente, você se sentir, né, vi viva, andando, vendo aquele monte de gente falar: "Olha eu vou encontrar minha melhor amiga", enfim, eu acho que, va vai ser ótimo.
Sim. "Eu não vejo há tanto tempo, né", a a vida vale a pena, por esses momentos.
Eu não vejo há tanto tempo.